Я часто переживаю о будущем. Вот, а, столько ф всего ждет меня впереди, но оно такое неизвестное, и вот, я даже не знаю, м, как-бы как принять решение правильно. Вот мне хочется иметь какую-то дорожную карту, что ли, инструкцию, чтобы дойти, вот достичь всех тех целей, которые я себе поставил, без ошибок, ну, или максимально их избегая. Вот я, конечно, понимаю, что ошибки- это часть пути, они неизбежны, но хочется как можно меньше их допускить допустить. Потому что каждая ошибка- это боль, это вот какие-то переживания, э. Мне так этого не хочется, если честно. Вот и я вот пытаюсь найти какой-то лучший путь для будущего, но сейчас настолько сложно всё планировать, что я даже не знаю, вообще, вот <chuckles> как вообще подойти к этому вопросу. То есть, м, правильно ли я, что я так сильно переживаю об этом всём, или мне н не нужно брать это всё близко к сердцу?
М-да уж. Ну да, мгм. Ну, слушай, я тебя вообще очень хорошо понимаю по поводу, а, переживаний и, э, касательно неопределенности, ам, и принятия решений, потому что, а, хочется всё просчитать, э, хочется, чтобы всё было под контролем, чтобы, э, избежать каких-то болезненных ситуаций. Ам, ну, слушай, это на самом деле, мне кажется, изматывает, как ты считаешь, а, потому что, м, получается, что ты, а, без конца, а, должен прокручивать, э, сценарии снова и снова, да, бояться ошибиться, а, чувствовать ответственность, эм, понимаешь, да? То есть это такая тяжёлая ситуация. Ам, слушай, давай попробуем, а, разобраться вообще, э, чего именно ты боишься, и, а, какие вообще у тебя, а, ожидания от будущего?
Ну да, конечно. Мгм. Да, давай. Мгм.
Вот, слушай, скажи, вот, э, что вот, э, про какое будущее, кстати, ты говоришь в карьере, в, э, в отношениях, а, в стране проживания? Вот, э, что именно тебя, а, щас тревожит?
Ой, да, мгм. Да, знаешь, наверно, всё. Вот у меня как-то всё накопилось, <laughs> и вообще непонятно, что будет в будущем. И мне, наверно, вот больше беспокоит, да, что я как-то останусь каким-то неудачником, что я не достигну там каких-то своих, э, целей. Вот что мой образ, который я себе нарисовал, вот как я выгляжу в будущем, что он не реализуется, и вот я просто с там останусь каким-то серым обывателем, э, вот, который не ре не реализовался в жизни, который не ще не чувствует счастья, да, не создает его. А, вот, я, конечно, этого боюсь, какого-то своего бездействия, что ли. <chuckles>
<chuckles> Ну да. Ты такую <chuckles> мгм, такую на себя взвалил тяжелую, на самом деле, ношу, потому что, а, соответствовать идеалам, да, там, не знаю, такая глобальная цель, ам, действительно, м, э, становится страшно, если ты ее не достигнешь, э, тем более, что, м Вообще у тебя сроки какие-то есть к достижению этой цели, э, как ты как ты это видишь вообще?
Ну к да, есть там разные цели, у них есть там свои сроки, но они уже несколько раз переносились, и это вызывает у меня еще больше тревожности, что я просто не достигаю всё в срок, и вот, получается, что я как будто бы откладываю жизнь, м, растягиваю, э, на потом, да, откладываю на потом, растягиваю какие-то какое-то достижения всего, а, и мне кажется, что я просто не успею всё, что я запланировал. И вот это, конечно, вызывает у меня какой-то страх и такую вот тревожность, да, вот как это говоришь. Я действительно очень сильно вот тревожусь о том, что вот, <chuckles> даже на о том, что я не могу повлиять. Поэтому не знаю, как как тут быть.
Вот, да. Ну, слушай, да, на самом деле, ты прав, а, хм, может быть, <grunts> давай попробуем как-то поэтапно, эм, разделить твои тревоги на разные, да, какие-то, может быть, эм, чтобы было более, как-то, ви виднее и более ясно. Слушай, как ты смотришь на то, чтобы, а, ну, как-то сделать решение маленькими, то есть, э, <sucks teeth> вот так вот, да, не соответствовать идеалам, и вот какие-то решения тогда, то есть, м, "я должен достигнуть, там, чего-то", да, то есть это как-то с очень глобально выглядит и очень устрашающе, потому что, <chuckles> ну, не знаю, вот ты даже, э Вот вот вот какие маленькие цели тебе могут позволить, вот, достичь вот этой глобальной цели? Ты, кстати, про это думал?
Да, давай. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, думал, вот, но я как будто бы не ценю маленькие шаги вообще. То есть я как-то, ам, вот, эм, мне вот хочется достигнуть того результата, и вот тогда я почувствую как будто бы ценность, и вот мне кажется, что я стану счастливым, и вот я как будто бы не ценю вот этих маленьких шагов. Э, я не знаю, вот как бы я понимаю, что это, может быть, не очень правильно, вот многие люди говорят, что вот нужно делать маленькие шаги, там сэ нужно, э, ценить вот к маленькие вещи в своей жизни. А мне почему-то сложно. Я такой вот человек аб абсолют, да. То есть у меня ли либо черное, либо белое. <chuckles> Либо хорошо, либо плохо. То есть даже если я там, как бы, сделал маленький шаг, но не достиг сра сразу всей цели, то я не ценю это, я это обесцениваю. И, возможно, поэтому тоже, да, как-то сложно продолжать сз заниматься чем-то, когда вот нет какой-то какого-то позитивного подкрепления.
Просто смот Мгм. Ну, слушай, да. Ну да, слушай, ну, на самом деле, тревога растёт, когда кажется, что вот какое-то решение- это в такой огромный выбор на всю жизнь. А, поэтому, ам, действительно попробуй, может быть, произвести такой внутренний диалог и, м, задать себе вопрос вот: "Какие, да, там, не знаю, шаги я могу сделать на ближайшую неделю, на ближайший месяц?" То есть, э, из месяцев складываются годы. Да, то есть если твоё, а, твоя цель она как бы просчитана на несколько лет вперед, а, то к, может быть, имеет смысл как-то ее раздробить, чтобы ее достигнуть?
Мгм. Ну да. Ну да, я думаю, что я, э, ст мне стоит это сделать, да, но, просто так вот противится душа, скажем так, <chuckles> что ли, потому что, опять же, вот как-то не могу научиться ценить вот вот эти самые как бы, вот маленькие шаги. Вот, может быть, есть какие-то, м, у тебя, может быть, мысли, советы, как можно начать это ценить? Может быть, мне как-то стоит вот, м, изменить свое отношение вот к этим промежуточным этапам, вот и, я не знаю, правда, как это сделать.
<chuckles> Слушай, ну, <exhales> слушай, ну, логично посмотреть, ну, когда ты читаешь книгу, ну, ты же не можешь её за 1 вечер прочитать, ты же её читаешь по главам, а, ты получаешь от этого удовольствие. Но то же самое и с твоим проектом. Ам, ты не можешь, э, сразу, а, вс всё сделать, а потом, а, не может ни у одного человека во всём мире не было такого, чтобы он, а, сразу у него всё получилось. Ам, наверняка, а, у тебя были какие-то провалы, да, то есть, э, наверняка, они ещё будут. Ам, то есть, м, просто, м, во-первых, э, даже если, когда ты придешь к этой цели, а, тебе кажется, да, что ты будешь счастлив. Но, может быть, счастье, оно состоит в том, чтобы идти к этой цели, ам.
М, ну да. Да, очень много. Ага, то есть как у самурая, да? Есть путь <chuckles> и нету цели, да. <laughs> Или цель есть, но нуж но он ценит путь. <chuckles>
Э, ну, слуша <chuckles> Э, ну, слушай поч ну, очень многие же люди, смотри, когда выходят на пенсию, когда они, эм, да, вот у них, э, ну, знаю. Люди, которые там предприниматели, которые вложили всю свою жизнь там, а, не знаю, в какое-то детище свое. И когда они этого достигают, ам, то есть появляется какое-то опустошение очень у многих, то есть они уже достигли всего, чего они хотели, и, э э, то есть они чувствуют себя потерянными. Поэтому, м, я не знаю, мне кажется, м. П попробуй, может быть, почитать вот про, м, про жизнь таких вот замечательных людей, как они двигались к своей к своей цели, как они, а, преодолевали каждый этап. Э, то есть, может быть, э, ни ни цель важна, а вот именно ее достижение?
Мгм. Мгм. М. Интересна мысль. М. М, да, я как-то даже и, знаешь, об этом не задумывался. Действительно, может быть, опыт других людей он может, а, помочь мне, м, начать ценить и вот свой путь, потому что вот я, как сказал уже, что я его обесцениваю, да, и, может быть, из-за этого как-то, а, вот и не очень понятна эта дорога, да, по которой я иду к ним. И я действительно, если, может быть, я, м, как-то посмотрю, как другие люди это делают, да, то я увижу какую-то альтернативу, как можно по-другому к этому относиться.
Я думаю, что да, потому что, м, ну, даже у самых известных людей, у самых успешных, у них, эм, всегда были провалы. На провалах учатся. Без них, мне кажется, не невозможно ни одно вообще, э, нововведение. Ни одно вот, ну, как бы если без провалов, это значит, мне кажется, ам, то, над чем человек работает, либо это что-то ненужное, либо это что-то очень простое, ам, либо это, м, ну, совершенно не новое, потому что всё уже это известно, всё уже просчитано уже. А, поэтому мне кажется, что, м, наоборот, э, когда ты да, у тебя что-то не получается, ты пробуешь ещё раз. И когда ты достигаешь того, к чему ты шел, а, у тебя появляется чувство удовлетворения, гораздо более, э, значимое, гораздо, да, я там прошел столько препятствий, это было нелегко. Если бы всё было легко, если бы тебе дали, просто кто-то дал, э, то, чего ты хочешь, а, может быть бы, ты потерял к этому интерес очень быстро и тогда бы искал что-то новое?
М, возможно, мгм. Ну, действительно, м, вот очень интересна твоя, особенно, последняя мысль, да. Что, <chuckles> возможно, как раз таки, вот, э, что нам п м, легче дается, то мы не ценим. А вот, да. Да, поэтому, может быть, действительно вот какой-то сложный путь- он важен, да, и допускать ошибки тоже, ну, это часть пути. Понимаю, да. Конечно, хочется, чтобы их меньше было, но в то же время вот тоже как-то вот мысль пришла такая. Вот вспомнил выражение, что, э, <clears throat> нет ошибок там, где нет действий, да? Или не ошибается тот, кто ничего не делает. М, вот. Н-да, то есть получается, что риск, он всегда есть, и тут вопрос в том, насколько я готов его принять, получается, да? А вот, но Мгм.
Возможно. Да, да, да, ты прав. М, потом ты понев да-да-да, конечно. М, ты в у приобретаешь опыт на ошибках, это абсолютно точно.
Ну да, ну, вот <chuckles> постараюсь, конечно, <chuckles> пересмотреть свое отношение к этому. А вот и, наверно, перестать искать какую-то вот инструкцию к жизни, потому что её не существует, наверно. <chuckles> <coughs>
<chuckles> Нет, конечно. <chuckles> Им надо получать удовольствие от того, что ты делаешь в данный момент, <chuckles> прямо сейчас.
Мгм. Ну, вот как-то постараюсь это найти. <laughs> Возможно, стоит съездить в Японию, <chuckles> чтобы получиться у них. <chuckles> Хорошо. Да, м. Попытаюсь как-то
<chuckles> <chuckles> Возможно. <laughs>
а, ценить свой путь, каждый маленький шаг, ам, и, возможно, это что-то поменяется в этом. Спасибо большое за совет. Это, м, были очень интересные мысли, а, они заставили меня задуматься.
Ну <chuckles> Я уверена, что у тебя всё получится, и если у тебя будут какие-то сомнения и вопросы, обращайся.